Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, mira, disfrutando de mi día libre. Quería saber tu opinión acerca de algo interesante, ¿cuál es tu película favorita y por qué te gusta tanto? Me imagino que no va a ser una nomás, pero
Ah, qué bien. Ujú. Wau. Que que sí, es que mira que hay muchas películas realmente, o sea, elegir una es difícil. Pero, ah, una que se me viene a la mente, me gusta mucho, no sé si la conozcas, se llama Comer, Amar y Rezar, donde sale Julia Roberts.
<chuckles> A ver. Sí, con con Steve Carrell, el de The Office.
Ah, el el ¿no es el no es el español?
Ryan Gosling.
Eh, de ese no sabe, con es es James Franco, sale ahí también.
A ver, cuéntamela. A la a la mejor también la conozco.
Ah, bueno pues mira, se supone o sea, pues sale Julia Roberts, seguro si la la has a lo mejor visto.
A ella sí la ubico.
Sí, se supone que ella, eh, bueno, lleva una vida como que, pues, normal, digamos, está casada, tiene tiene su trabajo, pero hay algo en su vida que como que no como que le hace falta, digamos. Entonces, ella decide que tiene que que irse, tiene que Se da cuenta que no es feliz, vamos. Y ella emprende un viaje hacia la India, donde hace como este tipo de viajes de de reencuentro, digamos, consigo mismo. Y Ándale, sí, como su que como que un retiro, pero antes de llegar a este viaje Ay, es que si no ya te estoy haciendo todo el el spoiler de la película.
Ajá. Su esposo. Ujú. Uy. Sí, sí, sí, como como un retiro, ¿no?, ¿tipo? Dale, dale, no, yo te escucho, yo te escucho.
Bueno, pero, bueno, antes de que llegue ese viaje, le pasan muchas cosas, porque ella dice: "Es que mi vida es como aburrida, muy monótona". Sí, entonces, lo que hace es que ella se desprende ¿no? Se despide del esposo y le dice: "¿Sabes qué? Que ya no no puedo estar contigo porque no soy feliz", le dice. Entonces, el esposo ya estaba como con la presión de que querían hijos, pero ella dice: "Es que yo no quiero tener hijos". Entonces, eh y también las amigas, la las amigas la la presionaban como de: "Oye, mira, es que ya estamos teniendo hijos y tú no". Y ella como, pues: "Sí, pero es que", sí, justo, ¿no? La presión social que que uno dice: "Pues no, no no es lo que quiero". Entonces, ella decide que quiere hacer cosas que le nutran, como aprender un idioma también. Entonces, hace un Sí, hace un it un itinerario de viaje donde, pues, se va como antes de de su viaje a a su retiro, digamos, pasa también por por Italia. Entonces, ahí conoce como a personas que le ayudan a mejorar o o le enseñan más bien ¿no?,
Ajá, rutinaria. Uy. Ajá. La presión social ¿no? Siempre. Ujú. Okey, interesante. Ajá. ¿A ver la vida diferente?
Eh, el idioma y a ver la vida diferente, exactamente. Y ahí también conoce, pues, a un chico que del cual como que se medio enamora, pero, pues, al final son muy eh, la diferencia de edad es muy grande, entonces ella dice como: "No, no", sí, era muy joven el chico y, pues, ya para la edad de ella dice: "No" y al final, eh, pues, ella, mira, se va a su retiro y al final en este retiro también, este, después se va como a una fiesta, bueno, al al al al pueblo donde hacen una fiesta y ahí conoce también a a alguien que ah, sí, a a un a un señor ya, digamos, maduro, donde él le dice como: "Oye, ábrete al amor ¿no? Para que también, eh, podamos vivir nuevas experiencias", y ella no quería, pero, pues, mira, al final sí, se dieron las cosas. Y la verdad es que el mensaje de toda la película es muy bonito, o sea, es como por eso que se llama así, como un renacer, sí, tal cual como cambió la perspectiva de de esta persona ¿no? Eh, de hecho, es un libro y lo hicieron película, entonces, eh, ya es del 2010, ya es una película viejita, pero el mensaje es muy lindo.
Oh, ¿muy joven? Demasiado, ajá. Ajá. A otro, okey, le fue bien, le fue bien. Mm. ¿Un renacer? Okey. Okey. Uh. No tan viejita, no te preocupes, ya por ahí andamos. Okey.
<chuckles> Ah, bueno, pero a ver, tú cuéntame ¿cuál es tu película favorita?
Bueno, tengo varias, tengo varias. La verdad es que muchas películas que han impactado en mi vida, pero no sé, siento que a la mejor eh una que me impactó mucho cuando era más joven era ver la de Matrix.
Ujú. Ah. Okey, sí. Oye, qué buena película también ahí.
Fue Sí, aparte de que tenía muchos efectos, aparte de que había artistas que a mí me gustaban mucho, que que actuaban en esa película, siento que como que sí abrió un poquito mi perspectiva en el mundo, de tal forma que a la mejor me hizo ver, en esa analogía, que a la mejor somos esclavos de de un sistema, ¿no?
Ujú. Ujú. Claro. Oye, pero, ¿cuál cuál fue tu película favorita?
Que somos Esa de Matrix, yo creo que de Matrix.
La, o sea, la la 1, digamos. Porque es que había como de Sí ¿qué está qué? este, Matrix, eh, o Matrix Recargado y que no me acuerdo cómo se llamaba o la otra. Ah.
Sí, ah, sí, de las de la trilogía, sí, sí, la primera. Y la Revoluciones. Revoluciones, la tercera. Am, no, yo siento que la primera, la primera fue como un parteaguas en también en la cinematografía. Pero más que los efectos, las actuaciones, fue como para mí un despertar en el cual yo decidí es no estar más en mi país y y eso me ayudó a a salir.
Ajá. Ujú, Ujú. Ah, okey. O sea, sí te cambió tal cual la la visión del mundo, digamos.
Sí, porque de pronto yo me vi atrapado en en una rutina, ya sabes, el debes de estudiar, debes de graduarte, debes de tener una esposa, un hijo y una casa y un carro y y de pronto dije: "Mm, ¿será que es lo que yo quiero?" O sea, no es como que a lo mejor: "¿Qué tal si yo quiero hacer otras cosas?" Y eso me ayudó mucho como a cap prender mi cerebro y decir: "Mm, ¿qué estoy haciendo?" Y y la película, te digo, como tal, sola me gusta mucho por la historia y todo, pero siento que, em, fue el mensaje el que el que me mandó y que me hizo de pronto decir: "¿Sabes qué?"
Sí. Ujú, ujú. Ah. Claro. Ujú. Ujú, ujú.
"vamos a intentar algo en otros lugares", y fue cuando y empecé a viajar. Ajá.
Otra cosa. Oye, pues, qué interesante que también además por por este tipo de películas tu vida también haya cambiado, ¿no?, en especial. Aunque, ahora que lo pienso, también siento que en ese tipo de películas, eh, pues, como que sí, los humanos se quedan esclavizados por todas las máquinas y las inteligen inteligencias artificiales, y si lo veo es como, bueno, estamos también de cierta manera atravesando por algo similar.
Ajá. Sí. Sí. Sí, que no es tan que t que no es tan tan terrible como ser como estar en un mundo virtual que no sabemos que estamos. Pero pero sí, como tú dices, mm, no tan lejos, ¿no?, o sea, estamos controlados por por, eh, con grandes corporaciones y tecnología, y de pronto, a la mejor no te sientes tan libre como te quisieras sentir, ¿no?
Ujú. Sí. Sí. Exacto, sí, eh, o ya eres como dependiente, ¿no?, incluso, ya hasta, eh, te la pasas buscando también ahí, eh eh, en en la tecnologías, en celulares, o la inteligencia artificial que ahorita que llegó a su boom también, ¿no?, eh, es así. De hecho, hay una película ahora que recuerdo, que también se llama Inteligencia Artificial, no sé si la has visto.
Ajá, está de moda. Sí. Ajá. ¿Inteligencia Artificial? ¿Creo que es un robot que que A ver cuéntame, cuéntame.
Ajá, es un es Sí, pues ya te y es una película viejita, ¿eh?, también. Eh, ándale, sí, justo, es de un niño, entonces, si la conoces, del niño que es un robot y que él quiere al final como quedarse con con la familia de del niño real, digamos. Y que también viven en un mundo entre robots y personas, ¿no?, que es como que ya no saben quién es cuál, si de verdad es un humano o no.
Es de un niño, ¿no? Sí. Ah, sí sí sí sí sí. Es un niño, ajá, de ver o es un robot.
Sí. O el robot. Entonces, también es como de esas películas que que impactan, pero que digo, bueno, la verdad es que también ya nos estamos acercando a eso, porque ya también los robots cada vez están sí, que ya están como que cada vez más, eh, personalizados, digamos.
Sí. ¿Qué tan lejos estamos, no? Sí, y y que ya entienden a tus necesidades porque tú mismo le alimentas con con lo que necesitas y creo que saben hasta más, em, de lo que tú quisieras que supieran, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Entonces, pues, creo que sí es es un son películas que te ponen a pensar que dices: "Bueno, ¿hasta dónde estamos llegando, no?"
Sí, no, es cierto y creo que los mensajes que de pronto arrojan son, ah, siempre he pensado que el arte en cualquier ex forma de expresión, en el que tú quieras, siempre llevo un mensaje, ¿no? Siempre lleva una intención, el artista lleva una intención de de de decirte algo, ¿no? Y y, a veces es bonito averiguar qué te están intentando decir.
Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Sí, así es, y que, pues, aún así ya comparas también con las películas desde hace unos años que ya ya no están tan alejados de de, a lo mejor, antes lo veíamos muy futurista, pero sí, ¿no? Bueno, todavía falta esto de los coches voladores, como esto de Volver al Futuro. <chuckles>
Sí. Muy lejos se veía. Pero ya en China ya tienen vu coches que vuelan.
Pero y pero ya y sí, ya empieza, ¿no?
Ya empiezan, pero, o sea, obviamente no lo tienen todos, ¿verdad? Pero ya existen.
Claro. Oye, no, imagínate que ya, o sea, uno pensando en la película y ahora que sí ya existan.
<chuckles> Sí, esperemos que que la revolución, eh, tecnológica avance y y pronto ya podamos tener uno aquí en con nuestros vecinos o nosotros, ¿no?
Ándale, sí, sería, la verdad es que sería increíble, aunque no sé también cómo afectaría también al al medio ambiente.
Esa es otra vez, otra cosa, ¿no? Hay que hay que ir a de la par con la tecnología para también ir viendo lo que lo afecta. ¿Tú sientes esta película, por ejemplo, la que me contaste, de la muchacha que se va a Italia y y y renace de alguna forma?
Sí. Sí. Ujú, sí, sí. Sí.
¿La ve la has visto más de una vez? Eh, ¿siempre te gusta de igual forma o a la mejor ya la ves como como, eh, cambia con el tiempo cuando la ves? Tú, par ¿cómo cómo sientes tú?
Pues es que creo que la he visto como que en varias facetas de mi vida y y me encanta siempre verla, eh, o sea, la verdad es que siempre digo como como que justo lo que hablabas, que el el director, el guionista, pues, siempre tienen su arte, ¿no? Y a mí me siempre me llega algo del del guion, eh, que me gusta mucho, o sea, como que siempre son son cosas que se van aprendiendo y que a lo mejor ya las has escuchado porque has visto mucho la película, pero como que te lo recuerdan, te hacen el el te refrescan, ¿no? Ese tipo de frases, a lo mejor. Y, sí, la he disfrutado mucho y la he visto, sí, uy, no, yo creo que muchísimas veces. Eh, y la verdad es que también, pues, la recomiendo mucho porque sí tiene un aprendizaje al final de de todo. O sea, no todo es como que sólo, eh, de de que se enamora, ¿no? Es como que sí el el trayecto. Sí, sí, sí. Pero luego dicen: "No, es que eso está como que muy de solo romántico", y no, realmente también tiene su encanto de de otras cosas, ¿no? Y, por ejemplo, esta parte de donde es viajera, donde él quiere aprender otro idioma, eso también a mí me gusta, me identifico, y y por eso es que creo que sí la la he visto mucho y y y siempre, o sea, me me encanta verla y la disfruto bastante también. ¿Y tú?, cuéntame de tus películas favoritas de estas de The Matrix, también, ¿la has visto mucho?
Okey. Sí. Ajá. Sí, siempre la disfrutas entonces. Ujú. Que también es bonito, que también es bonito, pero, mm. Sí. Ujú. Sí, claro, ya, ah, creo que ya he perdido la cuenta, y cada que la veo me gusta, cada que la veo como que me despierta, si de pronto ya esta vida rutinaria me ha me ha vuelto parte del sistema <chuckles> y y y siento que me estoy perdiendo en esto, cada que la veo digo, no no no no, yo yo siempre he sido de los que quiere no quiere estar en el en en el en el grupo de masas, ¿no? De que hacen siempre lo mismo.
Ujú <chuckles> Ajá. Claro. Oye, ¿y cómo fue, por ejemplo, para ti la experiencia de verla por primera vez?
Entonces, sí. Pues, no me esperaba que fuera una película que me iba a impactar tanto en su en el mensaje que me que yo recibí de esto, pero, digamos, que lo primero que yo vi fue me me emocionó, me me me fascinó ver los efectos, me fascinó ver las actuaciones, eh eh, cómo se vería un mundo así, ¿no?, con eh, inventado, creado por computadoras. Y y que se viera tan real, o sea ese concepto me me maravilla, creo que hasta la fecha, pero en su momento fue un gran impacto, nunca voy a olvidarlo, lo vi en el cine con mi hermana.
Ujú. Claro. Ujú. Ujú, sí. Ah, mira, o sea, sí, tal cual, hasta recuerdas el momento justo, exacto, casi casi con quién.
Fue con mi hermana, y fue acuérdate que fue bueno, salió esa el último, co uno de los últimos días de 1999.
Sí, bueno, ya, uy, tiene muchísimo tiempo. Sí, fíjate que yo también, eh, recuerdo que sí, pero no la verdad es que no me a no recuerdo si fue la primera, la segunda o la tercera que también estuve en el cine, y me me impactó. La verdad es que sí, y como que los efectos de aquella época, ¿no?, era como, guau, increíble. Sí, sí, sí.
Sí. Ajá. Sí eran como muy novedosos, y y no se habían hecho así. Sí, fue un impacto, fue fue algún marketing fuerte, porque también fue es parte de eso
Ujú.
pero sí fue algo que yo recuerdo mucho, porque lo vi con mi hermana y era el fin de los noventas.
Guau, sí. Pues sí, recuerdas bastante bien, entonces.
Entonces, fue fue fue Sí, claro, ese me me ha marcado mi vida. Y tú, ¿tú te acuerdas?, ¿cómo cómo fue la primera vez que tú viste tu película?, ¿co con quién estabas? ¿Qué te hizo sentir?
Yo la verdad me acuerdo, eh, esa Sí, no no sé, no la pude ver en el cine. Ahí sí, la verdad, lamentablemente no, porque yo creo que en su momento como que no me llamó tanto la atención el el título como tal, como que dije: "Ay no". Y después recuerdo que estaba yo con mi mamá, estábamos buscando como a ver qué película vemos, ¿no? Ya ya empecé hace unos años, y y fue como que dijimos las 2: "Bueno, sí, Julia Roberts, a ver qué vamos a ver qué tal qué tal la película". Y bueno, a mí, la verdad que me impresionó. Me me gustó mucho y pues, por eso es que hasta la fecha la sigo viendo y pues es can también un recuerdo bonito de que pues la vi con mi mamá por primera vez.
Ajá. Ajá. Sí. No se escucha tan mal. Oh, eso también ab ayuda mucho, ¿no? Que lo hayas visto con alguien que tú que tú quieres, ¿no? Que es cercano hacia ti.
Ujú, sí, sí, sí, totalmente. Como que sí es es un el plus que le dan a las cosas.
Por eso la, eh, la recuerdas con mucho cariño. Un placer platicar contigo, espero que nos encontremos más adelante.
Sí. Igualmente, que estés muy bien, cuídate.
Igualmente, gracias.
A